あの、毎月のサブスクで結構知らない間にどんどんどんどん契約していて、なんか考えるとすごい金額になってしまったっていうのがあって、それがちょっとの最近の悩みなんですけど、聞いていただいて、もしアドバイスがあったらなんかいい案があったらアドバイスください。
ええ。 うんうん。 はい、わかりました。
はい。あの、皆さん多分最近もうサブスクしてない人の方が珍しいぐらい、どなたもサブスクって何かしら、もう1個ぐらいは持ってると思うんですけど。
ええ。 そうですね。
はい。私もあの サブスクっていう風な気持ちではいなかったんですけど、「あ、これは私必要だわ」って思いながら、ポチポチポチポチやってたら、なんかすごい多く見てないものの、こう、テレビのサービスだったりとか、そういったものまで含めると、かなりしてるんだなっていうのに最近気づいたんですね。
ふん。 はい。 うん。 ああ、あのどれくらい、あの、数されてるんですか？
うん。 ああ、っと、なんかし全部数えたことないんですけど、ほんと Amazon とかそういうのも、なんかサブスクと思ってなかったんですけど、Amazon プライムとかも入れたら、も、ほんとに10 10までいかないかな。でもほんとじゅっけん近く、あの、契約してるものがありました。
ええ。 うん。 はい。 うん。 うん。 うーん、だいたいそれって月にして、一つのサブスクで1000円ぐらいですか？そんなにかからないですか？
あ、いや、でもそのくらいかかるのもありますし、もうちょっと安いのもあるんですけど、それで、何がいけないかっていうと、私ちょっと主人と二人暮らしなんですけど、あの、私の名前で契約してるものと、主人の名前で契約しているものがあって、お財布がわ家計は別なので、実際にお互いが何を契約しててどのくらいはか払ってるのかっていうのを合わせて見たことがないんですね。
はい。 うん。 はい。 ああ、はい。 はい。 はい。 うん。 ああ、なるほど。うんうん。
はい。でも、ああ、考えると多分10件くらいしてんだろうなって思って、まあ、ね、1つ1000円ぐらいと考えても、まあ1万円それだけで、まあ、て年にしたら12万円も払ってるのかと思うと、結構な料金だなっていうふうに思ったんですよね。
うん。 ああ。はい。 うん。 確かにそうですよね。なら、実際に書き出して見ているわけではないんですね。
うん。 そうなんですよ。まだあのちょっとあれ、これって私たちすごい使ってるんじゃないっていうのを最近気づいて、あ、ちょっと話し合いしないといけないなとは思って、まだ話し合いにしあの、いってないんですけど、まず、なんか私のやつで突っ込まれないように、自分のをあの、整理しといて、私はこれしか使ってないからいらないの整理してみたいな感じで言えたらいいなっていうふうに思ってるんですけど。うん。
うん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 うーん、そうですよね。なんでしょう、そのサブスクで、まあ、サービス色々あるとは思うんですけれども、使ってないものもあるんですか？実際。
はい。 あの、全く使ってないものではないんですけれども、あの、あんまり見ないものとか、あの、あまり使わないものっていうのもあったりしていて、か、あの、1回こうテレビのこう、なんだろう、ストリーミングサービスみたいなのは、ちょっと見直したりしたことはあったんですけど、携帯に入ってるアプリとかで、1回購入じゃなくって、なんか実はこうちょこちょこ毎月払わないといけないものだったとか、ほう、そういうのとかだと、そんなに安くないあ、安く高くないので、なんかこう、し知らない間に契約してて、毎月の引き落としでこう携帯代とこう混じって落とされちゃってると、なんか気づいてなかったものとかがあるんですよね。
はい。 うん。 はい。 ええ。 うん。 ああ。確かにもうけね、携帯で落とされたら分からなくなりますよね。あの知らず知らずの。引きおたひね、引き落とされてると。
はい。 そうなんですよ。なん はい。 はい。そういうのがちょこちょこあって、なんか
うん。 はい。
ああ、んん、その、つけもちろん契約した時は使おうと思ってあの、使って使う気持ちで契約したんですけど、多分使わなくなってしまって、が携帯の画面とかもそんなに私、細かくあの、常に整理して、あの、スクリーンを綺麗にしてこう並び替えたりとかする方ではないので、すすっかりうん、すっかり忘れてしまっているアプリとかもあるんだと思うんですよ。
うんうん。 そうすね。 うん。 うん。 ああ、確かにね、そうですよね。うんうん。 うーん。あれですか？あの通知まあ、引き落としの時に、あの、更新しますよ、とかっていうメールとかっていうは来ないんですか？
ああ、メールも来てると思うんですけど、なんか、そのメールをええ、なんか、チェックしてしてるつもりで見逃しているものもすごくあって、なんか多分使ってないアプリからの連絡だから、あ、はいはい、いつもなんかあの、広告的なお知らせね、みたいな感じで見逃してしまっていることが多いのかなと思います。
はい。 うーん。 あ、そうなんですね。うーん、まあ、でも、なんか、まあ、考えられることで言うと、まず全てのサブスクを、もう一覧にして、もう書き出してみて全部。で、合計とまあ、使用頻度見える化するっていうのはどうですか？
うん。 はい。 はい。 ああ。 そうですね、ちょっとなんとなく頭の中で想像しているっていうだけじゃ多分自分で把握できてない部分があるので、まずは私がほんとに忘れてしまったアプリとかも含めて、なんかお金が発生しているものを書き出してみます。
うん。ん。 うん。 うん。 うん、そうですよね。あの、やっぱり、見える化すると、あ、これは頻度、見る機会が、使用する頻度が、うん、あまりないんで、じゃあもうなくてもいいかなっていう風になるかもしれないし。ま、でも、これって、どうしてもすごく使用頻度が高いから、やっぱり必要なんだなとか、もう、あの、必要か必要でないかっていうのを、ま、見える化することによって把握できるっていうのもあると思うんですよね。うん。で、なので、使用頻度を低いものを優先して見直す、まあ、解約とか一時停止するとかっていうのもありですよね。
うーん。 うふ、ふん。 はい。 うーん。 そうですよね。うん。 うーん。 うん。 ああ、そうですね。もう確かに、使用頻度が低いもののが、うーん、なくすっていうのと、あとは、あれかもしれないつ。今ちょっと思い出したんですけど、なんか、そういう契約してる時に、「あの、ちょっとアップグレードしませんか？」みたいなのがあって、なんか高い、ひひやつを契約して、こう、アップグレードしたこととかもあったので、それを、もしかしたら頻度が低いものはまだ使いたいけど、そこまでアップグレードバージョンはいらないっていうのも見直すと、ちょっと、コストを削減できるかなっていうふうに、すっかりちょっと、そういう、踊らされてアップグレードした記憶とかが今、よ蘇ってきましたね、話してたら。うーん。
うん。 はい。 ああ。はい。 うん。 あ、そうなんですね。 うん。 うん。 ああ。ね、あの、ちょっと、上手に作られているんで。ね。そういうあの、あ、サブスクっていうのは。なので、なんか知らず知らずのうちに、まあアップグレードしてもいいかなぐらいでね、ちょっとだけお高いぐらいで。うん。そんなにも、あの一つ一つにしては、ね、そんなに高くないんで、でも数あるとやっぱりその分ね、1万円とかする時もあるんで、うん。ぱりその使用頻度のすく低いものから
はい。 うーん。 はい。 うん。 そうなんですよ。はい。 うーん。 うん。
ちょっと考え直した方がいいかもしれないですよね。で、あとはうーん。なんだろう、月ごとの予算とかを決めて。うん、なんか、これぐらいだったらできる、あの、支払えるとかうん、を決めて、で、まあ、優先優先度の低い支出を、控える、抑えるっていうほうも、うん、探るっていうのもいいかもですよね。
そうですね。はい。 うんうんうん。 はい。 うん。 そうですね。ちょっと、そこの予算っていうのを全く、なんか、決めてなかったんのがちょっと敗因だなって今思いまして、なんかこう、「あ、これって必要だよね」みたいな、なんかこう、話で、「あ、これよく見るし、これ使うからこれ必要だよね」って言ってどんどん契約してったような気がするんですね。で、なんかこう、予算があって契約するんじゃなくて、なんか、勝手に、ひ「全然必要だよね」って言いながら必要じゃないものもあるんですけど、なんか、勝手に「必要だよね」って言って、「あ、じゃあしょうがないね」、「しょうがないね」、「しょうがないね」っていうのでだんだん膨れて上がっていったような気がするので
うん。 はい。 うん。 うん。
一旦「そこの必要かもしれないけどこれ予算外だよね、じゃあちょっと考えるか」っていう、そういう視点を持って見直してみようかなっていうふうに思いました。
そうですよね。え、あとはあの、多分無料プランとか最初あると思うんですよ。
うーん。 はい。
うん。なので、まあ、そのお試しで本当にこれって使えるのかなって試してみるのもいいかもですよね。で、ま、でもほんね、ほんとにいらないかもしれないじゃないですか。「あ、これちょっと使いにくいな」とか、「ま、無料プランお試ししたけれども、うーん、なんか使ってないよね」っていうのであれば、あの、見直すすね、あの、本契約に入らなくてもいいかもしれないですね、そこで。
うんうん。 うん。 はい。 うーん。 あ、そうですね。たまになんかほんとに必要のないあの、サブスクで、でもこう、すそれはよくテレビのやつでありがちなんですけど、なんか話題のドラマとかがそこの、んね、あのサブスクでしかやってないってなると、「あ、契約しなきゃ」みたいな感じで、その無料プランを考えずに契約してしまって、そのままになっちゃってるケースも多分1個とかあったと思うので、それをちょっと無料プランっていうのが確かにあったんで、ちょっとそれで試して、ほんとにそのチャンネルを見続けるんだったら、本契約するっていう、ちょっと一段階、あの、ステップを踏んで、契約を真剣に考えるっていう風に、ちょっと直していこうかなっていう風に思いました。
うん。 はい。 え、うん。 ああ、はい。 うん。 はい。 で、うん。 そうですよね。うん。なんかそうすることによって、やっぱりその、これは必要、これは必要でないっていうのが分かると思うので、うん、そうやってみるのも、全然ありかなと思いますね。うん。
うん。 うん。 はい。 はい。はい、なんか自分でこう今お話聞いていただいてて、こう話したら、ほんとに無計画に、あの、契約してしまってたのが、なんかこういう膨れ上がってしまったんだなっていうのが、なんかこう、もう自分の問題が見えてきたので、話を聞いていただいてほんとに助かりました。なんかこの話をしなかったら、きっと、ずっとずっとこの状態のまま、「ああ、なんか高いなあ」と思いながら、払い続けてたと思うんです。
はい。 あ、いえいえ。 あ、ね。でもほんとにあのわからないですからね。あのどれを契約しているのか、どれにいくらぐらい払っているのかっていうのがね、把握できないですもんね。うんうん。
うーん。 はい、で、自分がなんかどんな風にな、こう癖で、契約してしまってたのかっていうのが、全然見えてなかったので、おっしゃっていただいたように見える化するっていうのが、すごく、大切なんだなあっていうのがわかったので、すごいいいアドバイスを聞けて、ほんとに助かりました。ありがとうございました。
うん。 はい。 あ、いえ。こちらこそお話してくださって、ありがとうございました。